No, no, sono sono d'accordissimo con te, cioè è qualcosa che io devo risolvere, non solo per dormire la notte, ma insomma, in tutti gli ambiti della vita. A volte uno è in è in casa sua, no, si sta veramente rilassando oppure sta lavorando, è vero, può succedere, sono in riunione con le cuffie, a un certo punto si sente un "boom", uhm, cioè non è professionale, dai, io veramente non ho voglia di di stare a litigare per queste cose, però c'ho provato a spiegarglielo e non è entrato, ecco, nel comprendonio in qualche modo. Non vorrei, ecco, sembrare sgrade
Mh-mh, mh. No, assolutamen No, no, ma infatti i ti ti comprendo perché sfido chiunque, ecco, arrivata a una certa, pure la pazienza ha un un limite. Ehm, però quello che, mhmm, insomma, ti consiglio come prima cosa, vedi se puoi effettivamente allora intanto parlare con i ragazzi per un'ulteriore un'altra volta, ehm, cercando però questa volta di di fargli capire veramente che hai delle delle esigenze, che hai comunque sempre con calma, in toni pacifici, rispettosi, cercare di fargli capire veramente che hai delle, uhm, sia esigenze lavorative e poi comunque che ci sono delle regole di, uhm, convivenza che vanno comunque rispettate, vanno mantenute al di là dell'età, al di là delle circostanze e che se loro comunque, uhm, preferiscono un appartamento da studenti probabilmente hanno scelto male, dico. <sucks teeth> Uhm, eh.
Esatto, forse forse quando hanno scelto la casa, ecco, non si sono resi conto. Qua è un condominio comunque abbastanza abbastanza tranquillo, ecco, sono venuti un po' loro a turbare l'ordine prestabilito. Purtroppo, insomma, capisco sia spiacevole, però forse potrebbero valutare anche loro, appunto, se spostarsi, perché io ti dico sono a 2 passi proprio da stampargli il il regolamento condominiale, metterlo sotto la porta, con una minaccia magari di chiamare i vigili, qualcosa.
Dovevano dovevano valutare anche questo. Mh-mh, mh.